<breath> Hello, magandang gabi.
Hello po, magandang gabi din po sayo. Kamusta ka naman po?
'Yan, ayos naman ako. Ikaw, kamusta ka ba?
Ah, eto, okey lang din naman, medyo pagod. <laughs> Oo.
<breath> Ah, okey. Ayan, ah, ma ah, ikam matanong ko nga lang no, 'di ba, ah, kasi, ah, s ngayon ang klima natin pabago-bago na, eh, 'di ba? minsan bumabagyo, minsan sobrang init. Eh, ikaw ba, paano mo ba inilarawan ang pagtutulungan ng komunidad sa panahon ng sakuna?
Mm. Oo. Mm. Hmm, para sakin, dito sa lugar namin, ah, maganda 'yung nagiging pagtutulungan nila kapag may mga sakunang nangyayari. Kasi nagkakaroon talaga ng ano bigayan ng mga relief goods tsaka ng mga gamit, ganun. Nakakatuwa. Mm, sa'yo ba?
Oo. Woah. Oo. Sa inyong komunidad 'yan. Mm. Ah, ganun din sa amin. Um, ah, Pagdating sa, ah, kapag may mga sakunang nangyayari, sabihin nating pagbaha o ha 'yung kalamidad na ganyan. Oh, ah, kung ano man. May mga, ah, taong, ah, dito sa komunidad namin laging alerto na tumutulong sa nangangailangan. Ah, oh
Mm. Mm. Oo. Mm. Lindol, oo. Wow. Mm, galing naman. Kasi ano, sila 'no, active.
Totoo 'yan. Alam mo, maganda nga napapansin ko nga. Ah, alam mo minsan kahit 'yung mga hindi nagpapansinan di ba nga sa sa mga kapitbahay natin, pero sa oras ng, ah, sakuna 'andiyan, eh, no? Di mo namamalayan, tutulong. tutulong at tutulong din, eh, 'no. <smacks lips> Para siguro siguro na sa kultura na talaga ng Pinoy 'yan, eh, 'di ba?
Hmm. Oo. Mm. Ay oo. Sakuna. Totoo. Mm. Oo. Kaya nga ang galing nga din, 'no, kapag may mga pagtutulungan na nangyayari sa komunidad.
Totoo, eh, ikaw ba ano ang halimbawa ng, ah, pagtutulungan na nakita mo o naranasan mo kapag may sakuna sa inyong lugar?
Oo. Ako sa 'kin yung sa lindol, kasi lumindol dati sa amin talagang nagkaroon ng bigayan talaga ng mga relief goods. 'At saka yung, oo nung dati yun sa taal kung familiar ka nung sumabog yung bulkang taal, <laughs> apektado kami dun, eh.
Oo. Oh. Malakas ba ang paglindol na 'yon? Ah oo, oo. Eto ba yung bago mag-pandemya tama ba ako? Oo, January nga, oo.
Mm, kas ano January 'yon bago talaga mag-pandemic. Oh, kaya talagang ano, nakakatuwa kasi nagkaroon ng evacuatio evacuation center, tapos yung mga damit pinamimigay talaga, tapos yun nga mga pagkain na nakakatuwa kasi may mga nag-vo-volunteer talaga, 'di ba.
Totoo. Mm. Yun na nga rin ang napansin ko, eh, ang daming nag-volunteer, ah, eto yata yung panahon din na kung saan, ah, tubig ang mas kailangan nun, eh, 'di ba. Kaya ano, eh, parang may nabalitaan ako na hinihinto yung mga sasakyan, yung mga sasakyan naman handang, ah, tumulong yung, ah, kahit hintuin sila kung may tubig kung may pagkain 'di ba.
Mm. Mm, totoo. Mm. Mm. Oo totoo, kaya nakatulo nakakatuwa kapag nakakasaksi tayo ng ganyan, ikaw ba may nasaksihan ka din bang ganyan?
Mm. Oo nung ano yan, sa amin naman yung parang ah bagyo no'n na ondoy, 'di ko alam kung naalala mo pa yun. Oo, eh, dito sa 'min, ah kumbaga napagitnaan kami ng baha ng lug ano yung dalawang ano 'to lugar na baha, pero dito sa 'min hindi ganon kabaha. Baha siya pero hindi kasing taas nung nasa pagitan, nasa gilid namin na lugar.
Mm. Ay okey, ma malakas yun. Mm. Ay. Hmm. Ah okey, parang mataas yung lugar niyo kaya hindi ganun ka-ano kinabaan, oo.
Oo ta pero nabaha siya na pero nabaha rin kami kaso lang, ah, n'yong mga oras na yun, ah, lahat talaga naging alerto, nagkakamustahan 'yong do'n sa, ah, barangay namin. Yung parang nag-a-announce sila, tapos medyo mataas na 'yong tubig at pumunta na po kayo sa inyong second, ah, second floor maaga kung mero ma kayong mga meron gano'n, at, ah, kinakamusta nila lahat. Ah, buti nalang, ah, ligtas naman ang lahat dito sa amin, sa aming lugar din.
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm, nakaraos din 'no.
Oo yun na. Pagkatapos nun, makikita mo na ang daming basura 'di ba, ang daming basurang iniluwa ng ano, eh, ilog man o ano, eh, di ba?
Ay, oo. Mm. Tsaka yung mga na-anod-anod, talagang kalat talaga yan, pasok sa loob ng bahay.
Oo, inaanod ,eh. Tas ang daming Totoo, pati yung putik 'di ba?
Hmm. Oo nga, eh, yan hirap din yan 'no, 'pag ganyan talagang bahaan. Yung yung tiles nyo puro ano na 'no, putik. <chuckles> Grabe.
Totoo. Tapos. Oh. Oo. 'Yun. Tapos ano tawag dito, lahat talaga alam mo, ah, naglinis walang hindi walang bahay na hindi naglinis. Pati sa labas, sa tulungan lahat. Um, kung may nahihirapan naman pinapasok. Ah, lilinisin yung aalisin yung putik sa loob ng bahay, ganon. Kaya nakita ko, "ah, parang may bayanihan talaga ang mga Pilipino".
Mm. Mm. Hmm. Tama, kasi ano, eh, ah, wala naman talagang makakapag-kontrol sa mga pa kalamidad na nangyayaring ganyan. Talagang kahit talaga magkaka-galit kayo, kagaya nung sinabi mo kanina, talagang magkakaroon kayo ng kusang makipag-usap talaga, para makipagtulungan. <chuckles> 'Di ba?
Totoo. Mm. Totoo, totoo. Kahit yung mga ano, eh, nababalitaan natin sa T-V. Hindi ko rin hindi ko pa rin nakakalimutan, eh. Yung kasi yung Ondoy sakin, yung parang pinaka grabe, eh. na bagyo na, ay oo, na mataas talaga yung tubig, kasi na na-trap ako niyan sa isang mall, al alam mo yun? Yung mall na yun, sa ground floor, kalahati na na-sakop ng tubig na yun, kalahati ng ground floor. Tapos uma umakyat na kami sa 2nd level lahat. Sinara na yung mall para hindi makapasok ng tubig, pero pinapasok pa rin. Natakot ako baka mamaya abutin 2nd floor, 3rd floor, ganon.
Mm. Miracle, oo. Naranasan mo. Mm. Ay grabe, oo. Mm. Ay. Grabe. Mm. Mm. Oo kasi nga, bumabaha 'no. Iba pa naman yung mga kuryente diyan, mamaya makuryente kayo dahil ng basa dahil sa tubig, 'di ba? Mm, kakatakot.
Oo. Tama. Yun talaga, tapos nakita ko ay dun sumilip kami dun sa may labas, yung may mga ano na, um, tumutulong na naka boat. Oo, talaga pero malakas yung agos alam mo yung parang, ah, kunyari yung mga convenience store, eh, talaga natabunan na ng tubig. Sabi ko, "Ano ba to nangyaya", tas nag-aalala ako dito sa bahay kasi hindi nga ako nakauwi. Tapos buti nalang talaga, oo, hindi ganon kataas dito sa baha dito sa amin, yung kung maganda napagitaan kami ng medyo matataas na baha, kami hindi. Salamat na lang.
Mm. Boat. Oo. Ah. Mm. Mm. Grabe. Mm. Mm, pano sitwasyon no. Mm. Oo. Mm, nakakatakot kapag naalala 'no, kasi kahit ako dun sa lindol din natakot din ako kasi yung, ah, talagang ano namin nun, abo. Hindi mo siya makikita ng sa mata mo ha, pero yung talagang kita mo sa abo na sa bubong br ano grey na grey sabi ko, "hala, katakot".
Mm. Oo. Naka delikado 'yan, kapag nahig kapag nasinghot mo ba? 'di ba?
Mm, naka face mask nga kami nun, eh. Tapos yun nga kaya
Ang hirap din lisin nyan.
Oo. Kung ano, kung aware ka dun dati sa nangyayari na pag, 'yun nga, may evacuation center tapos may mga damit na nag-do-donate. Kung ano-ano yung mga damit na dino-donate. Ta's ginagawang meme. <laughs>
Mhm. Oo. Donate. Totoo. <chuckles> Totoo yun, totoo yu Alam mo, pero ang nakakatuwa dun, ah, may may ah, basta may maibigay sila 'di ba, yung pagtulong na maibigay. Kaso nga lang minsan, yung mga binibigay, eh, talagang may gown pa yata. <chuckles> May damit pa ng santo, yun yung mga ganun. <chuckles> Kaya
Mm. Oo. Totoo. Mm. Good vibes din minsan, eh. Meron pa nga dun, yung sobrang laking damit tapos sasabihin nila, "Aanhin ko 'to?" <laughs>
Oo. Du'n nga ako na actually du'n ako natatawa rin, eh, minsan, eh. Pero nakikita mo yung sinsero naman nila sa pag-aano, sa
Yung mga ga Oo. Tama, na makatulong talaga.
Makatulong ayun nga, ako nga nung, ah, nabalitaan ko rin 'yan kaso lang wala akong paraan para sana ma makatulong o paano pumunta para tumulong kas buti na lang 'yong kaibigan ko, ah, may sasakyan sabi ko "dalhin mo naman" meron nag-ano sila ng grupo niya napupunta tulong tapos ako bumili talaga ako ng ilang boxes ng tubig o saka ng mga delata. Oo. Kasi sabi ko, ah, ayan kasi grabe 'yung nakikita kong balita na nauuhaw 'yung mga tao, sabi ko 'di ba, ilang sabi ko kahit konti lang 'yun pero sana malayo marating.
Mm. Mm. Para natulong. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Tubig. Wow! nakatulong naman. Oo malaking tulong na 'yun, ah. <laughs> Ah, oo. Mm. Nakakatulong. Oo, totoo 'yan kasi kahit nga ako, ah, estudyante pa din kasi ako no'n nang nangyari 'yon. Wala talaga akong matulong na pera ang ginagawa namin no'n mga klase ko nag-volunteer kami. Iyon nga punta kami Evacuation Center, taga-abot ng tubig, ng pagkain na, 'yon nga kahit wala akong naibigay na materyal na nakatulong naman ako ng pisikal kasi nga nakapag-ano ko gano'n lang, tulungan.
Hmm. Hmm, hmm. Tama. Oo. At least. Totoo. Oo. Oo, mahalaga na 'yan alam mo kung wala naman tutulong 'di mas tatagal yung relief niyan, 'di ba? Anong oras na o ilang araw na baka hindi pa tapos magbalot 'di ba? 'Yun ang mahalaga, eh, ikaw ba sa tingin mo ano ang mga mahalagang bagay na dapat gawin para mas maging handa ang komunidad sa susunod sakuna?
Mm. Tama. <chuckles> Hmm. Oo. Kaya nga. Tama. Mm. Ako talaga sa'kin kailangan may mga emergency hotline talaga, lalo na dun sa mga magpapa-rescue. Kasi minsan e, 'yun din yung kulang, eh. Kasi minsan yung iba pag binabaha kagaya nga nung madalas naman talagang nangyayari bagyo, 'yung iba naii-stock na sa bahay, nagkaka lunod lunod na, or 'yun nga masama nito nagkakorye kuryente na kasi ang tagal ng rescue. 'Yun sana 'yung ano, ah, matutukan din sana ng komunidad na magkaroon talaga tayo ng emergency hotline tapos na makakapag-cater talaga. Hmm, hmm. Sa lahat ng tao di ba ganun sa'kin, sayo ba?
Oo. Oo. Mm. Oo. Tama. Na malinis ang aksiyon. Tama. Sa'kin kasi parang ang napapansin ko, lagi naman tayong inaano ng kalamidad, eh, bagyo, tag-init, tag-baha, ah, lindol kaya ayan 'di ba? Kasi maraming aktibong bulkan sa atin. Kaso lang nagtataka ako bakit itong gobyerno parang hindi laging handa, 'di ba? Kung kailan nandiyan na saka pa lang sila magiging kaisip, maghahanda, di ba sana hindi lang 'yong bansa, dito rin sa komunidad natin. Ah, sana, ah, wala pa man e, isipin na kunyari ngayon, ah, kunyari ngayon summer 'di ba. Eh, ngayon dapat oras na para paghandaan 'yung mga tag-ulan na darating. 'Di ba?
Mm. Mm. Mm. Totoo. Oo. Mm. Kaya nga no? Mm. Pag iisip. Mm. Mm. Oo. Tama. Mm. Maghanda. Bagyo, oo. Sunod-sunod pa naman 'yan kasi di ba nga ano na June na, pasukan na ng talagang mga bagyuhan. Sana nga ano, eh, handa sila. kasi ngayon nasa ano ko 'to nasa Maynila. Alam ko dito pag talaga gan'yan bahain di ba
Oo. Oo Oo. Totoo, totoo kaya sana ano, ah, ah, pinaghahandaan na 'yung pondo, ah, para paano, ah, makatulong, tapos, ah, nililinis na sana 'yung, alam mo 'yung mga kanal kasi para umah ah, patuloy na yung agos noon hindi 'yung kapag bara siyempre barado mag talagang mabilis bumaha, 'di ba?
Hmm. Tama. Babara. Tama ka diyan. Kasi 'yun nga makakatulong din 'yun kasi yun nga kung, ah, dumating man talaga din nga sa point ng bumaha wala ng kasamang basura, kung baga mali-lessan din kung nalilinis din nga 'yung mga kanal hindi na mahirap 'di ba?
Mm. Totoo Oo, kaya sana ano ano 'yong maging handa talaga na sana pinaghahandaan na habang wala pa, 'di ba? Eh, ikaw ba anong papel ng mga lokal na leader o organisasyon sa pag-organisa ng, ah, tulong at suporta ng sa panahon ng sakuna?
Hmm. Tama, sangayon ako. Mm. Mhm. Para sa'kin talaga sila 'yong dapat nangunguna d'yan na mag-isip at mag plano, kagaya nga no'ng nasabi natin kanina kasi ang hirap kapag halimbawa ordinaryong tao 'yong nag-o-organisa lang kasi hirap kaya magpasunod 'di ba? <laughs> Mhm. Lalo mm.
Ah. Mm. Alam mo, totoo 'yan. Kasi dapat, ah, 'yung 'pag sinabi natin kanina na dapat lagi ng silang handa, ah, 'yung mga leaders natin, eh, dapat, ah, nandiyan lang bukas ang komunikasyon 'di ba? At, ah, sana wala silang piliin kasi minsan ano, eh, ah, 'di ba kapag tinulungan na 'yung komunidad nila, ah, okay na okay na sila pero sana 'yung mag-extend pa ng tulong sa mga malalapit nila na lugar na nangangailangan pa ng tulong, 'di ba? tsaka ...may mga organisasyon niya ngayon na kagaya ng mga NGO na na nga nga na nag meron na silang handang ano, eh, mga relief goods, eh, sana gano'n din 'yong mga nasa gobyerno para sa oras ng, ah, pangangailangan, eh, talagang bigay na lang. Hindi 'yong Oo hindi 'yong do'n pa magbabalot
Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Tama ka d'yan, mm, sang-ayon ako d'yan. Mm. Mm. Mm. Tama, 'tsaka para mas madali, mm. A action kung kailan ano tama ka oy, naranasan ko din 'yan dati no'ng namamahala sa'min 'yong mayor kung kailan magpapaan hahanap ng taga balot kung kelan may sakuna na, 'di ba p'wedeng kailangan ready na 'yan, pinaghandaan n'yo na dapat 'yan, eh.
Oo. Oo. <laughs> Tama kasi, 'di ba meron nga tayong mga ano tawag dito mga weather forecast 'di ba kumbaga tinitignan na o eto parang ilang araw pa lang etong bagyo na 'to daraan sa ganito 'di ba, sinasabi na 'yan kaya dapat do'n palang, eh, talagang mag-atubili na na ano ah, gawin na ang lahat 'di ba, para kahit hindi dumaan 'yong bagyo o kahit sabihin nanatin nalusaw na bago pa man dumaan do'n sa lugar na 'yon at least handa.
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama, maganda talaga 'yong handa tayo, hindi 'yong kung kailan aaksyon kung kailan na diyan kasi, 'di ba, para talagang maagapan natin 'yong mga posibilidad na mangyari 'yong masasama, ang 'yon nga, kagaya ng may mga masasawi pa kasi kakulangan ng, ah, preparasyon, 'di ba?
Mm. Totoo. Oo. Tama, pero kasi ang mga tao naman hindi nawawala 'yong bayanihan, eh, 'di ba? Kaya, 'yon ang maganda, saan mang komunidad, saan mang lugar, ah, kapag may oras ng pangangailangan talagang nandiyan hang ah-ah, handang tumulong, ano man ang sitwasyon, 'di ba? Parang walang mayaman, mahirap.
Mm, 'yun maganda din. Mhm. Mm. Sana. Tumulong, oo. Oo, sana dumami p <chuckles> Kaya nga, pantay-pantay tayo 'pag may sakuna kasi talagang, diyan mo masasabi na, talagang nagtutulungan ang mga tao dito 'di ba? Hmm, sala salamat sa napakagandang kuwentuhan natin ngayong araw, ah.
Totoo. Totoo, sang-ayon naman ako. Oo, salamat din sa 'yo, ah, sa oras mo at sa pakikinig. Ayan, paalam, ingat ka din.
Mhm. Ingat ka. Paalam.